Thực ra quá trình của mình nó chuẩn bị thì mình cũng suy nghĩ khá là đơn giản. Thì thực ra là đi thì cũng như là mấy cái núi như là núi Bà đen này kia đó, thì cũng có con đường người ta đã tạo sẵn rồi thì mình cứ đi thôi. Nhưng mà tới nơi thì thực ra nó không như vậy nha, nên mình không có được tiên đoán trước được á, là nó vẫn còn trơn trượt và nó còn băng tuyết, cho nên là mình cũng không mang theo những cái đồ giữ ấm nè, không mang theo dụng cụ nữa. Cho nên là cái sự hạn chế khi mà đi leo núi so với những người xung quanh á thì mình thấy khá là nhiều và cũng khá là khó khăn á.
Ừm. Ừm. Nói như nào? Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ờ, vậy là lúc đó bạn cũng cũng cứ nghĩ là giống như là núi ở Việt Nam là giống như núi Bà Đen, nên là hổng có chuẩn bị gì hết trơn luôn?
Đúng rồi, thậm chí là những cái đôi giày thì mình cũng mang bình thường thôi nè. Rồi, à, cái sự mà thể chất của mình á, thì mình cũng hông có tập nhiều bài tập cường độ cao, mà thiên về nhịp tim để mà mình có cái sự kiên trì. Rồi, à, mình cũng, a, cứ thế mà mình đi thôi, thì mình cũng thấy là khá là gan á. <chuckles>
Ừm. Ồ. Ừm. À. Trời. Khá là gan nha. Rồi, rồi sao? Rồi quá trình bắt đầu như thế nào? Bạn có thể kể, kiểu, ờ, ở dưới lúc lúc mà trước khi bắt đầu thì như thế nào, khung cảnh như thế nào, xong rồi lúc lên thì như thế nào hông?
Ừm. Ừm, trước khi đi thì mình háo hức mà. Tại vì mình nghe nói á, là chinh phục cái ngọn núi mà cao 2.000 mét vậy á, thì sẽ được, ờ, một cái chứng nhận của UNESCO, thế thì, à, mình rất là háo hức để mình leo. Rồi tới cái cổng á thì mình cũng, ờ, thấy đúng rồi, thấy rất là nhiều người nè, có trẻ em, người già nữa thì mình thấy là, à, ừm, một cái, a, cái nơi đây thì nhiều người trải nghiệm được, cho nên là mình cũng, ờ, ừm, làm được thôi có gì đâu. Nhìn ở dưới á thì phong cảnh nó cũng, ơ, lá vàng, mùa thu thì mình thấy nó cũng ấm ấm trong khi đó mình mặc một cái áo cộc rất là mỏng thôi, thì, à, mình không biết là những cái thử thách gì nó chờ đón mình phía trước đâu.
Ừm. Wow. Kiểu, động lực tràn trề luôn á, đúng hông? <laughs> Trẻ em cũng đi luôn, à. Ừ. Ờ. Ừm.